Hem, ben, alors, déjà c'était pas mon environnement avant, parce que avant ça j'étais étudiant à Paris, heu, je veux dire c'était les soirées tous les soirs, heu. <laughs> Donc, heu, bon ouais voilà exactement, très très loin de, de l'ambiance jungle, heu, on mange, on travaille, heu, puis on remange et on se couche quoi. Heu
Oui, donc c'était bondé, c'était un peu le monde de de la nuit. <chuckles> Un peu paradoxal finalement?
Ouais ouais ouais mais j'avais vraiment envie d'aller au Costa Rica parce que, ben déjà je voulais travailler mon espagnol, et, heu, et puis juste heu
C'était vraiment pour la langue en fait.
Non, non c'était pas que pour la langue mais la langue en faisait partie et, heu, et puis je veux dire j'adore la nature, ç ça c'est, ça il y a pas de problème. C'était pas mon environnement mais c'est, j'adore la nature. Et puis le Costa Rica ça avait l'air magnifique.
D'accord. Comment tu savais que c'était la nature avant même d'y aller? C'est parce que tu avais fait de la randonnée avant ou une activité, heu, naturelle?
Comment je savais que j'aime la nature ou que ça allait être nature là-bas?
Oui.

Bien sûr, ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est, heu, c'est absolument essentiel, heu bah surtout pour moi qui allais travailler avec des singes, dans la jungle, heu, dans un endroit où il y avait pas forcément beaucoup de sources médicales, exactes heu et cetera. Heu, ouais, c'était important dès le départ.
Oui, c'est vrai, c'est cohérent. Ah d'accord! Il y avait pas ce genre de choses, il y avait pas des sources médicales là-bas?
Beh j'étais dans la jungle, heu donc heu, non. <laughs> C'était
Ah oui, donc tu étais complètement immergé uniquement dans la jungle, donc il y avait vraiment rien autour de toi?
Oui il y avait rien, il y avait rien, heu, enfin je veux dire, heu, bon, heu
Comment tu l'as vécu?
Heu bah, comment je l'ai vécu? Bien hein parce que c'est, heu, c'est magnifique, heu, j'étais pas tout seul hein, il y avait il y avait du monde qui était là, heu, c'était un centre, heu, donc qui était au milieu de la jungle et heu et il y avait, heu, principalement des américains, heu, enfin c'était des américains qui tenaient le le le lieu, ouais le centre, donc c'est pour ça que j'ai bien pu apprendre l'anglais et après il y a avait aussi des Nicaraguayens qui travaillaient, heu, dans sur le site, heu, d'autres Costaricains et heu, et puis après.
Ah c'est génial. Ah oui, d'accord. Le centre? Mmh! D'accord! Ah donc c'était un centre un petit peu multiculturel finalement.
Heu, <blows air> bah f bof hein, c'est jus c'est juste que les les c'est les Américains qui l'ont lancé après, heu, les Nicaraguayens, c'étaient, heu, ils faisaient plus de l'entretien, on va dire le travail physique parce que la dans la jungle ça demande, heu, énormément de force. Et après il y avait d'autres volontaires comme moi qui venaient là pour le coup de n'importe quel pays, heu, tant qu'ils avaient, heu heu, bah, un intérêt et l'envie de d'aider.
Ah! Je vois oui. Ah! Donc quand même, il y avait des personnes aussi qui étaient un petit peu à la découverte de cet endroit, heu, dans la même démarche que la tienne finalement?
Ouais. Ouais. Ouais. Ouais, ouais carrément, ouais, ouais 100 % ouais.
C'est génial. Et heu du coup toi, comment tu t'es préparé en fait à à ce voyage avant de partir? Qu'est-ce que tu avais regardé avant? Heu, qu'est-ce que tu avais mis en place?
Hem, bah, je savais que sur place, j'allais pas forcément avoir besoin de grand-chose parce que couper du monde, parce que dans un centre, heu, je veux dire où il y a une infrastructure, qui a l'habitude de recevoir des, heu, des volontaires comme moi. Hem
Mmh mh. Ah donc c'est assez connu en fait.
N non non pas forcément mais heu, mais juste c'est un comment dire, heu? Je je veux dire c'est une infrastructure quoi, tu es tu es au milieu de la jungle. Heu, il y a, tu as un un lit pour dormir, heu, tu as des repas qui sont servis, enfin je veux dire c'est le c'est c'est une vie très simple hein. Heu donc et où tu es coupé du monde, donc heu tu as pas trop de je veux dire tu as p tu as pas de t'organiser énormément pour cette partie-là. Heu
Vivre quoi. Mmh. Je vois Mais c'est la vie que tu tu avais déjà avant, heu, pour pouvoir te lancer donc heu, dans un environnement qui est un peu, heu, «modeste» entre guillemets, heu, qui qui est quand même coupé un petit peu de tout? C'est c'était quelque chose, heu, que tu voulais vraiment ou c'était quelque chose que tu vivais déjà avant, ou juste tu tu voulais un petit peu changer d'environnement pour voir un petit peu te tester? Heu qu'est qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé comme ça?

C'était 6 mois plus 6 mois. Heu, donc 6 mois d'université et 6 mois de soit, heu, soit stage, soit mission de volontariat.
Ah, d'accord. OK, je vois et qu'est-ce que tu as choisi toi?
Alors, heu, pour, heu, mes premiers 6 mois, j'ai fait une mission de volontariat au Costa Rica. Heu, je m'occupais de singes, heu, qui étaient, heu, qui étaient blessés. Ouais, ouais ouais, c'était une sacrée expérience, franchement.
Ah, c'est génial. <chuckles> OK. Et du coup, heu, qu'est-ce qui a fait, qu'en fait, tu t'es sentie bien du coup, heu, en partant tout seul?
Et, heu Bah, je pense que déjà j'avais envie, heu, ça ça aide, heu, je veux dire, heu, moi je j'attendais que ça, je je trépignais, heu, dans, heu, les semaines même les mois avant, heu, avant, heu, avant le départ. Et puis même en fait, heu, quand tu rejoins l'école, tu le sais tout de suite que ta 3e année, c'est une année d'expatriation et heu
Ca peut se comprendre, oui. Ah, oui, donc en fait, heu, quelque part, tu tu avais déjà, heu, programmé en fait, heu, le fait de partir tout seul, c'est ça?